Ờ, bạn ơi, không biết là bạn có phải là một người rất là thích đi ăn những cái món ăn đường phố ngoài lề đường không?
Trời ơi! Mình là con nghiện, <laughs> ờ, tại vì, ờ, bình thường ngày xưa hồi bé thì mình cũng không có nhiều cơ hội ăn đồ ăn đường phố lắm, tại vì sao? Tại vì bố mẹ mình rất là nghiêm khắc, kiểu, muốn con ăn đồ ăn sạch, ừm, rồi á nên là mãi sau này đến đại học ấy là mình mới bắt đầu đi cùng bạn bè ăn uống này kia. Đấy, cho nên là mình khám phá ra một chân trời đồ ăn vặt như là, kiểu, bánh mì rồi ờ, bánh mì thì bình thường nha nhưng mà, kiểu như là, bánh mì thịt nướng á, là mình chưa ăn, hoặc là ngô chiên, hoặc là nem, ờ, bánh tráng trộn này, trời ơi! Mình rất thích bánh tráng trộn.
<laughs> Ừm. Thế á? Ừm. À! Trời ơi! <laughs> Nhiều món ăn đường phố mà nghe nó rất là ngon, đúng không? Ờ, đúng thật là, ừm, tâm lý chung của những người, ờ, phụ huynh luôn, người ta rất là mong muốn con mình ăn uống có thể điều độ cũng như là, à, sạch sẽ đó, ừm, mà những cái món ăn đường phố đúng thật là, ừm, rất là nhiều món người ta không đảm bảo vệ sinh, đúng không? Nhưng mà, ờ, ừm, có một cái món khi mà bạn có những cái trải nghiệm, ờ, ăn những cái món ăn đường phố như thế thì bạn thích, a, cái món ăn nào nhất và tại vì sao nhỉ?
Ừm. Sạch sẽ, đúng rồi. Đó, thì cái món ăn mà mình ấn tượng nhất đó chính là món bánh tráng trộn. Thật ra là bây giờ mình đang không ở Việt Nam, mình đang đi học ở nước ngoài, nên là cái việc mà mình một năm rồi mình cũng không ăn được lại cái món đấy nên là, kiểu, giờ mình rất là thèm cái món bánh tráng trộn đấy. <scoffs> Mình ở đây mình không thể nào mà mình làm lại được cái món đấy, bởi vì cái món đó cần, ờ, rất là nhiều nguyên liệu Việt Nam hoặc là những cách làm nó rất là riêng rồi, kiểu, người ta làm cũng ngon á, mình cũng không biết làm, nên là mình siêu nhớ luôn.
Ừm. À. Ờ. Ồ, thế là hiện tại bây giờ, ờ, cũng rất buồn vì mà, à, đang đi nước ngoài nên là cái món ăn mà bạn, ờ, bạn bạn thích nhất là ở ở Việt Nam, đúng không? Cũng rất là khó về cái phần tìm nguyên liệu. Nhưng mà bạn có thể chia sẻ về cho mình, ờ, cái lần đầu khi mà bạn thử cái món ăn này được không? Ơ, lần đầu thì bạn thích luôn hay sao? Hay là, ờ, khi mà bạn ăn cùng bạn bè tầm tầm hai ba bữa sau thì bạn mới thích cái món ăn đó?
Ừm. <laughs> Ừm. Đó, ừm, hình như là cái lần đầu tiên mình ăn cái món này là, ờ, năm nhất đại học đó, ừ, là đúng là bạn mình rủ đó. Ờ, lúc đấy là sau buổi học là mình cũng, ơ, muốn đi chơi cùng bạn bè, thế là bạn bè mình cũng giới thiệu bảo là "À, đây có quán bánh tráng trộn rất là ngon." Xong rồi mình cũng đi theo tại vì mình trước giờ mình cũng chưa ăn bánh tráng trộn bao giờ. Đấy, thì bạn khi mà mình mình ăn cùng với bạn mình mới khám phá được là trời ơi s tại sao lại có một cái món nó trông nó kỳ lạ, cách làm nó kỳ lạ như vậy mà nó lại ngon như thế ấy! Nên là từ ngày đấy mình bắt đầu ăn nhiều loại bánh tráng hơn, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, đó, rồi còn, ờ, bánh tráng nó dai dai, ăn cùng bơ nữa, mình cũng thử, nói chung là đủ loại luôn.
Ừm. <laughs> Ừm. <laughs> Ồ! Eo ôi, nghe ngon nhỉ! Ờ, và, ừm, khi mà bạn, à, ăn cái món ăn đó ấy, kiểu như là, cái không khí xung quanh thì sao? Bạn có thấy, kiểu, nhộn nhịp không hay là bạn chỉ thích, a, cái món ăn đấy thôi mà không quan tâm đến những cái môi trường xung quanh?
Ừm. Ừm. À, thực sự rằng <laughs> nhiều khi đồ ăn nó sẽ liên quan đến trải nghiệm về những người mình ăn cùng và những ừm ừm, kiểu như là, cái quán hàng người ta bán á, nó có ngon hay không á. Nhưng mà đối với mình thì cái món đấy ngon đến nỗi mà, kiểu như là, mình ăn chỗ nào nó cũng ngon như nhau á. <laughs> Mình không quan trọng là mình ăn với ai. Đấy.
Ừm. À. <laughs> À, trời ơi! Ừ, thế là bạn, à, ăn cái món này. Ừ, trời ơi, cái món nó m ngon quá, không để tâm đến những cái <laughs> xung quanh luôn, không khí xung quanh kệ đó, ăn là ăn thôi. <laughs>
Nên là Ừm. Đúng rồi. Bạn nhớ là ở trên TikTok Shop, đúng không? Là mình cũng rất là hay lướt lướt trên đó, rồi mình mua mấy cái đồ ăn vặt trên đó mà, kiểu, mình hay mua bánh tráng nhiều nhất ở đó để mình ăn á, <laughs> nên là ờ, mình mua về ăn rất là nhiều.
Ừm. Ừm. Ờ. À, ờ, đúng rồi, đúng rồi nha. Ờ. <laughs> Thế là cái món bánh tráng trộn đấy người ta cũng có bán bán trên, ơ, sàn điện tử ở trên, ơ, à, TikTok, đúng không? Thế là bạn thèm, bạn không cần phải ra quán nữa mà ngồi ở nhà, đặt một phát là về ạ ờ, tròn à, kiểu, về trộn, tự trộn, tự ăn luôn?
Đúng rồi. <laughs> Order nhặt luôn. <laughs> Ừm. Đúng rồi, chính xác luôn. <chuckles>
Ừm, ừm. Ờ, hay quá! Cái này tiện quá nhỉ! Kiểu ừm, ừm. Thế thì hiện tại ấy bạn, ờ, nói bạn chia sẻ là bạn, ờ, có đi ăn, à, có đi nước ngoài rồi, thế thì bạn có thử những cái món ăn đường phố ở bên nước ngoài không? Bạn có thấy thích món nào kh nào khác không nhỉ?
Ừ, ừm. Ừm, trời ơi! Mình chia sẻ thật lòng với bạn là ở đây nó không có khái niệm về đồ ăn đường phố đâu. Ờ, nếu như mà ừ, nếu như mà mình đi Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thì nó sẽ khác nha, nhưng mà đây là ở Châu Âu. Đấy, nên là cái việc mà ừ, nó không có bất kỳ một cái khái niệm, gọi là, đồ ăn đường phố. Thực ra thì có nhưng mà hình như là mùa thu năm ngoái là mình thấy có một ông ông ấy bán khoai lang nướng ở bên vỉa hè, <chuckles> nhưng mà mình thấy nó cũng kỳ á, mình không thấy nó hơi vệ sinh lắm, cho nên là mình không có ăn. Đó. Nó không có, ơ, ờ, không có quán xiên bẩn, không có quán bánh tráng trộn, không có quán bún. Nói chung là nó thiếu rất là nhiều thứ ở Việt Nam.
Ủa, thế á? Ừm. Ủa? À. <chuckles> Ờ, trời ơi, đúng thật. <chuckles> Ừ. Ừm, dường như là những cái, ơ, ờ, món ăn đường phố ở mà mà chỉ nó chỉ có ở bên, ơ, ờ Châu Á của mình thôi, đúng không? Còn bên nước ngoài ờ, ừm, ừm. Nhưng mà mình tò mò nhá, không biết là khi mà bạn, ờ, ừm, có đi ăn những cái món a, có những, a, đi a đi ăn những cái món sang trọng, cũng như là nó đắt tiền một chút ở những cái nhà hàng quán xá ấy, thì bạn thấy cái sự khác biệt, ờ, giữa cái món ăn đường phố với cả những cái món ăn đấy là rõ nhất là về cái gì?
Rồi, ờ, nhất là Việt Nam đó. Ừm. Ừm, mình thấy, ơ, cái sự khác biệt nhất đó chính là cách chế biến, ờ, là cái mình nhìn thấy được đi. Thì ví dụ như là món ăn đường phố thì chế biến rất là nhanh, nhưng mà món ăn nhà hàng thì cần phải chế biến rất là công phu, ờ, tốn rất là nhiều thời gian mà nguyên liệu nó cũng đắt hơn nữa. Ấy, nhưng mà cái nguyên liệu, ờ, đồ ăn đường phố rất là bình dân nên là giá thành nó rất là rẻ. Ờ, nhưng mà về hương vị nha, về hương vị thì hai cái đấy là một chín một mười. <chuckles> Thực ra thì nếu như mà để để một người để có một người không có không có không có khả năng mà phân tích đồ ăn ngon như mình á, mình chỉ có hai khái niệm ngon hoặc là không ngon thôi. Nên là cái món đồ nào nó không ngon ấy, mình nói là không ngon, còn món đồ nào là ngon thì mình sẽ nói là ngon, nó sẽ tùy theo quan điểm của mỗi người đó. Nếu mà một người sành ăn thì họ có thể phân biệt được là, ờ, món đồ ăn sang trọng nó sẽ ngon và nó sẽ ngon theo một cái cách nào đó, ngon vì ở ngon vì cách chế biến, ngon vì nguyên liệu. Nhưng mà đối với mình thì cái gì ngon thì mình nói ngon thôi, đơn giản. <laughs>
Ừm. Ờ, thật sự! <laughs> Ủa thế á? <laughs> À. Ừm. Ừm, hay quá! Ờ, không xét về cái, ờ, <tsk> ờ, nói chung là, chưa xét về cái ờ, h hương vị đi, thì, à, nó khác về, ờ, nguyên liệu này, cũng như là cách chế biến nó sẽ cầu kỳ hơn ở bên, ờ, à, nhà hàng, đúng không? Ờ, chứ còn, ờ, hương vị thì, ờ, ờ, đúng thật là nhiều người, người ta sẽ có trải nghiệm khác nhau, cũng như là <laughs> ờ, nhưng đối với bạn thì mình thấy cái này nó cũng rất là đúng với đa phần, ờ, mọi người ấy chứ. Đ đâu phải là cái món ăn nào mà nó đắt tiền thì nó sẽ ngon hơn những cái món rẻ tiền đâu, đúng không? Đó. Ừm, ừm, ừm.
Ừm. Đúng rồi. À. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, mình nghĩ là có một thứ nó khiến cho mình cảm thấy hoặc là mọi người cảm thấy ngon khi mà ăn những cái đồ ăn vỉa hè ở ngoài đường á, là nó là sự thân thân quen quen thuộc đấy. Ví dụ như là những cái vị mà mình đã tức trước giờ mình thích ăn, ví dụ như là tôm khô hoặc là xoài đấy, hoặc là tương ớt rồi, ờ, bò khô á, ăn cùng với nhau rất là ngon, đúng không? Thì đình cái hương vị quen thuộc đấy mình đã thấy nó ngon rồi, nhưng mà những cái nó mới lạ hơn thì có thể là mình không hiểu được cái hương vị đó, mình mới ăn mình không quen. Ví dụ như ăn sushi, ăn cá sống chẳng hạn, thì mình sẽ không quen, đúng không? Không phải ai cũng ăn được cá sống, nên là ừm, nên là cái sự thân thuộc nó mới khiến b đồ ăn nó ngon hơn đấy.
Ừm. Ồ! <laughs> Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ê, hay nha! Ờ, đúng thật là những cái món, như kiểu là, nó đắt tiền một chút, ví dụ như sushi thì nhiều người á, người ta không ăn được, người ta không ăn được sống, nhiều khi người ta còn thấy cái món đấy dở cơ, không ngon cơ. Đó, ừ, ừ, nhưng mà ừm, cái mà ảnh hưởng đến cái món ăn cũng nó cũng không chỉ đến từ, ờ, nguyên liệu mà nó còn là một cái trải nghiệm cũng như là về cảm giác thân thuộc nữa. Ừm. Thế thì ừm, ừm, không biết là những cái món ăn đường phố ấy, bạn thấy cái món đó nó, ừm, có thay đổi theo thời gian không? Và bạn có nghĩ là Việt Nam mình nên, ờ, giữ cái truyền thống cũng như là giữ cái, ờ, những cái món ăn, ơ, đường phố như như hiện tại bây giờ không nhỉ? Quan điểm của bạn sao?
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ờ. Không hợp khẩu Ừm. Bạn nói đúng nha. Ừm. Ừm. Mình nghĩ là, ừm, cái việc mà giữ cái món ăn đường phố nó rất là quan trọng nha. Nó là một cái phần bản sắc của Việt Nam mình rồi, kiểu như là, ra ngoài đường là có cái để ăn ấy. <laughs> Nên là mình nghĩ là vẫn rất là quan trọng gìn giữ, mà là mà là còn một điểm rất là hay cho khách du lịch quốc tế người ta đến thưởng thức nữa. Lúc nào mình thấy rất là vui khi mà mình xem mấy cái video, kiểu, vlog hoặc là, ờ, vlog đi về Việt Nam, đi Việt Nam chơi mà đi food tour, đi một cái, ờ, chuyến hành trình khám phá đồ ăn ẩm thực đường phố ở Việt Nam á. Đấy, nên là mình rất thích xem video kiểu đấy. Ừ. Nên là mình ờ.
Ừm. <laughs> Ơ, tiện mà nhỉ? <laughs> À, thế là bạn cũng rất là mong muốn, ừm, giữ cái, ờ, cái cái, kiểu là, ăn, ơ, đường phố như thế này. Thứ nhất là nó cũng tiện mà, đúng không? Nó cũng tiện, kiểu, ờ, hôm nay mình đói mình không biết ăn gì, ờ, đi đi quanh quanh một chút là lại thấy những cái món ăn, à, hay hay lạ lạ, một cái là vào tấp vào ăn luôn. Ừm. Hơn nữa là
Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. Với cả nha, thì, ờ, mình thấy cái cái đồ ăn đường phố nó cũng thay đổi theo thời gian chứ, kiểu, ngày xưa người ta sẽ có chỉ có phở thôi. Phở là đồ ăn đường phố rồi là, kiểu, người ta sẽ mang gánh phở đi. Nhưng mà bây giờ thì phở nó sẽ cao cấp hơn một chút, nó thành, à, quán hàng hơn. Thì bây giờ nhường chỗ cho những cái món, ơ, mới trẻ hơn như là, ừm, bánh tráng trộn rồi bánh đồng tiền đó, bánh phô mai đồng tiền các thứ. <laughs> Ừ, đấy.
Ừm. <laughs> Ừm. À, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, có vẻ là trước đây là là phở nó cũng chỉ là một cái món ăn đường phố thôi, đúng không? Sau một khoảng thời gian ờ, một khoảng thời gian nhất định thì nó cũng cũng, ờ, trở thành một món ăn, ờ, sang trọng hơn một chút, á, vào nhà hàng. <laughs> Ờ, cái này mình thấy nó cũng rất là thay đổi này. Ờ, thế thì không biết là lúc nãy bạn cũng có chia sẻ là bạn thích cái món bánh tráng trộn đường phố đấy, mà hiện tại bạn cũng đang ở bên nước ngoài nữa. Thì bạn, ừm, khi mà bạn qua bên đó quen những người bạn mới thì bạn có có có giới thiệu cho các bạn bên kia ăn cái thử cái món đấy không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Cái món này thì mình chưa dám giới thiệu nha, tại vì không phải ai cũng ăn được cái bánh tráng trộn đấy. Tại vì bánh tráng trộn nó có kỳ cục ở một điểm là cái vỏ bánh là bánh tráng, đúng không? Thì, à, nếu mà người ta ăn không quen thì người ta sẽ nghĩ là, ờ, mình đang ăn giấy. Tại sao mình phải ăn giấy? <laughs> Nên là mình cũng ngại chưa có chia sẻ, tại vì có thể là các bạn sấy kỳ cục, mà mà nếu mà có cơ hội là mình làm luôn, đấy, mình làm luôn mà mình cho ăn cho các bạn ăn luôn, thì mình đỡ phải chứng minh rằng nó ngon hay không ngon nữa. Ờ, đó. <laughs>
<laughs> À, thế á. Đúng <laughs> Ê, đúng! Ừm! <laughs> Ừ. Thế là có nghĩa là hiện tại bây giờ thì cái nguyên liệu mình mua nó cũng hơi khó khăn, đúng không? Với cả là, ờ, ừm, ngại, à, chia sẻ tại vì cái món này nó cũng đặc biệt chứ nó cũng không phải là là là phở hay là, ừm, tôm, thịt hay gì nó phổ biến. Đó, ờ, thế thì ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, mà làm cũng khó. Ừm.
Ừm, khi mà đến hiện tại bây giờ thì bạn, ờ, ờ, bao nhiêu năm rồi bạn chưa về quê, chưa về nhà?
Ừm, mình 1 năm rồi mình chưa về quê, thế là mình rất là thèm những cái món ăn đường phố đấy. Trời ơi! <laughs> Ừm.
<laughs> Thế á? Ờ, bạn qua bên đấy chắc là khẩu vị bên đấy nó sẽ khác nhỉ? Kiểu, món ăn ấy, ờ, cái gì ờ, ừm, ngoài những a, nhớ những cái món ăn đường phố cũng sẽ nhớ những cái món ăn bình thường, à, hàng ngày ở nhà bố mẹ nấu cho ăn, đúng không?
Đúng rồi. Đó. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Thật ra thì món ăn đường phố ở đây người ta không có, nhưng mà người ta có đồ ăn vặt. Thì cái đồ ăn vặt, kiểu, người ta sẽ như là bánh mì, bánh mì ăn với phô mai, đấy, thì họ sẽ ăn nhiều những cái đó. <laughs> Ờ, hoặc bánh mì ăn với thịt xông khói, đấy cũng là một kiểu đồ ăn vặt của người ta đó. Thì có thể ăn vào buổi sáng, ăn vào buổi xế chiều hoặc là bánh quy, nói chung là những cái món ăn mà mình thường thấy ở bên, ơ, tây họ hay ăn á, <laughs> chứ họ cũng không có mấy cái đồ nhiều gia vị hoặc là, ờ, món đồ ăn nó rất là cầu kỳ như là mình thì, ờ, đường phố đồ ăn đường phố Việt Nam đúng là một cái gì đó, gọi là, quá trời là tuyệt đỉnh! <laughs>
A. Ờ. Ừm. Ừm, hay quá. Ừm. <laughs> Ờ, thế thì bạn có nghĩ là, à, tại vì văn hóa ở bên Châu Âu nó khác và không có những cái món ăn đường phố, cho nên là khi mà người ta đi du lịch qua nước mình, gặp những cái món ăn đường phố đó thì người ta cũng cũng cảm thấy đặc biệt hơn không?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, nên là mình mới nói là, ờ, những người nước ngoài, những người khách tu địch họ rất là hào hứng khi mà quay những cái video, ờ, 1 ngày, ờ, một với 100.000 ăn hết, ờ, Hà Nội chẳng hạn, đấy, thì họ làm những cái video như thế mình rất là thích. Và họ có thể ăn những món như là bánh tráng hoặc là, ờ, chè, phở, rồi, à, bánh cuốn, đấy, tất cả những món ăn nó đặc trưng ở Việt Nam thì mình thấy là nó đúng là một cái trải nghiệm rất là hay cho những cái người khách du lịch quốc tế, mà họ không có nhiều đồ ăn nó đặc biệt như là mình ấy. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> À, thế á. Ơ, nhưng mà, ờ, bây giờ nhá, ờm, đối với những cái món ăn đường phố thì bạn nghĩ nó s nó có phù hợp với lứa tuổi lớn hơn không? Hay là nó gắn liền với một độ tuổi nhất định như, kiểu, là sinh viên chẳng hạn? Theo bạn thì bạn cảm thấy như nào?
<laughs> Đó thì Ừ, mình thấy như là cái lứa tuổi học sinh của mình là thích hay thích đàn đúm, đi chơi với nhau là sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn á, đó. Nhưng mà n lớn rồi, nhưng mà mình nghĩ là cái thế hệ của tụi mình sau này khi lớn lên ấy, vẫn sẽ tiếp tục ăn thôi. Tại vì giống như bố mẹ của mình ngày xưa là thích ăn mấy cái đồ ăn, ơ, chè chuối ở hàng quán là bây giờ vẫn thích ăn chè, thì mình cũng thế, bây giờ mình thích ăn bánh tráng trộn thì sau này mình vẫn thích ăn bánh tráng trộn. <laughs> Ưm, ừm, gọi là thành món tuổi thơ đó.
Ừm. À. <laughs> À, thế là <laughs> thế là ừm, ừm, ừm, ừm, mặc dù hiện tại cái món ăn đường phố ở Việt Nam mình nó sẽ gắn liền với những cái, a, bạn trẻ sinh viên, nhưng mà có vẻ là thêm một vài năm nữa, những cái món ăn đường phố hiện tại bây giờ, các bạn cho dù lớn tuổi đi chăng nữa nó cũng sẽ sẽ thay đổi, cũng như là các bạn cũng vẫn ăn những cái món ăn đường phố đó. Ừm, ừm, ừm, ờ, hiện tại sau khi mà nghe bạn, à, chia sẻ về những cái trải nghiệm cũng như là cái món ăn mà, à, bánh tráng trộn này, ờ, khiến bạn nhớ và rất là cảm thấy rất là ngon, ấn tượng như thế thì mình mình thấy rất là vui sau khi mà nghe bạn chia sẻ trải nghiệm cá nhân của bạn nha.
thay đổi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mình cảm ơn bạn vì đã đặt câu hỏi rất là hay mình nha. Tạm biệt bạn nh Bye!
Ừm. Bai bai, tạm biệt bạn!